Okay, aber wenn du dich jetzt mit ihm hinsetzt und vielleicht auch wirklich in 'nem ruhigen Gespräch, ne? Nicht wenn's grade schon so brennt, dann sagst du: Hier Scha“
Ja, das ist das Problem. Ich ich komme immer mit Brass aus 'm aus 'm Büro rausgetobt und und mein 1. Wort ist immer: „Sag mal, hast du sie noch alle?“ Ja, das ist natürlich keine keine gute Basis. <laughs>
Genau, mhm. Ja, das ist natürlich kein förderliche Basis, wenn man dann den anderen schon so anmacht, deswegen meinte ich gerade, wenn man ich ich finde ja immer, wenn man den anderen mit ins Boot holt, äh, und den mit überlegen lässt an kreativen Löso sagst so: „Du, heute würde ich gerne mal mit dir einfach das Thema Finanzen und unser Konto angehen.“ Gar nicht mit dem Ding, so: „Ich will dir jetzt Vorwürfe machen, weil du hast schon wieder irgendwie Bockmist gemacht, sondern lass uns doch mal zusammen 'ne gute, vernünftige Finanzplanung machen, weil unsere finanzielle Situation hat sich auch 'n bisschen geändert. Und, äh, wir müssen jetzt einfach mal schauen, wie wir dieses Thema in den Griff kriegen, was 'n Problem ist.“ Und dass es 'n Problem ist, kann man ja gar nicht abstreiten, so wie du das mir zumindest grade erklärt hast, dass er da einfach ja, dass da die Einnahmen, Ausgaben nicht mehr in 'ner guten Balance stehen, oder?
<laughs> Ja, ja. <giggles> Ja, ja. Ich ha hatte ja. Ich ich hat ich hatte schon den Ansatz, es es liegt, äh ja, es liegt auf meinem Schreibtisch 'n Zettel, da steht unsere finanzielle Situation und dann ist okay, wir haben so und so viele Schulden auf dieser Kreditkarte und so und so viel auf jene und hier sind unsere, äh, Gesamtschulden und so und so viel Geld haben wir in unserem Konto. Und dann wollte ich eigentlich mit ihm dieses Gespräch, äh, beginnen und seit 1 Woche kriege ich es nicht hin. Kriege es nicht hin, weil ich nicht weiß, wie ich anfangen soll.
Mhm. Okay, würde es vielleicht helfen, du würdest dir jemand Drittes mit ins Boot nehmen, weil grade so was so sensible Themen, die ja auch irgendwie leider emotional belegt sind, da hilft's ja manchmal. Man hat wirklich so 'n, äh, neutralen Dritten dabei. Vielleicht eben jemand, der auch, äh, da spezialisiert ist auf so Finanzberatung, mit dem man sagt, so hier, äh, vielleicht kann der uns auch noch mal ganz neue Ideen bringen, ne? Wie wir sparen können, wo wir unsere Ausgaben hinsetzen und so dass er da das Gefühl hat, einerseits, er kann kreativ mit an diesem Thema arbeiten, aber da gibt's auch so 'ne andere Instanz und die bist nicht nur du, der ihm mit auf die Finger guckt, ne?
Mhm, hm. Mhm, mhm. Habe ich auch schon manchmal drüber nachgedacht. Das müsste aber jetzt also richtig, naja, so 'ne Art Therapieperson sein oder was. Und
Ja, es gibt ja so auch auch wirklich so Leute, die das sind oft auch so Sozialarbeiter, die aber auf so Finanzthemen, äh, spezialisiert sind, die genau das, was du mir da gerade so beschreibst, als Hauptthema auch so haben.